Anh anh đồng ý. Anh đó mới sực nhớ ra, anh mới sực nhớ ra cái vai trò trụ cột, vai trò đàn ông và vai trò phải giữ cái bản lĩnh ở về phía anh. Anh nói: "Ờ, đúng rồi, hợp lý. Anh nhất trí với em."
OK. Ờ. Ừm. Vậy quá mừng. Rồi, đồng ý, rồi, rồi. Tưởng đâu ờ, tưởng đâu bạn phải đấu tranh với hai biên giới. Một biên giới được rồi, kéo kéo quân về là có đồng minh rồi đó. Rồi, ờ, rồi, sau đó, ờ, xử làm sao? Ừm.
Ừm, ừm. rồi đó, như vậy thì mình <laughs> cái tế nhị đầu tiên á, tế nhị đầu tiên là mình phải xác định là phải đây là cuộc nói chuyện giữa con trai và mẹ, chứ hổng phải là nàng dâu với mẹ chồng, đó, thì mình xác lập như vậy. Sau đó thì hai vợ chồng bàn nhau xong, và anh cũng thống nhất là anh tự quản, và phần nào thì mới cho bố mẹ biết là về cái sổ tiết kiệm dưỡng già, là mỗi một, ừm, tháng là nạp vô đó bao nhiêu là mẹ biết, rồi thêm nữa là tiền tiêu vặt
Ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ. Rồi, anh ta đi làm việc riêng cho nội bộ của anh ta, đúng hông nè? Rồi, kết quả sao?
Đúng rồi. Xong rồi anh nói chuyện với mẹ. Xong rồi hai vợ chồng cũng bàn là khi mà nói với mẹ là nói câu gì. Đó, rồi nếu như mà mẹ phản ứng á thì làm sao tiếp theo, bàn tới nước đó luôn bạn, ghê hông?
Ừ. Ừm hứm. À há. Ờ, phải kể chớ. Trời ơi, ra trận là phải, ờ, chuẩn bị đàn sẵn sàng chớ, súng ống đàng hoàng rồi. Nhưng mà, ờ, ông chồng đánh trợ đánh trận OK hông? <laughs> OK, được.
<laughs> Ừm. OK. Rồi hai anh anh cũng thông minh, anh lựa đúng cái ngày mẹ vui ơi là vui á, xong rồi mẹ khen: "Con trai mẹ giờ trưởng thành lớn quá." Đốn liền, anh nói luôn: "Mẹ ơi, như vậy thì mẹ cho con
Ừm. Đó. Đúng rồi. Trời ơi, trưởng thành, lớn rồi, phải tự để tự xử, đúng rồi.
ừm, "mẹ cho con trưởng thành hoàn toàn luôn đi, nên bây giờ con muốn tự chủ tài chính. Mẹ, mong là mẹ cho con cơ hội đó." Xong rồi lúc đó mẹ khựng nha!
Chắc chắn rồi. Bắt đầu liếc con mắt qua bạn, đúng hông? Bạn có ngồi đó hông? <laughs>
Đó. Có, mình có ngồi đó thì thì lúc đó đúng là là Hông, mẹ m mẹ thì thẳng tính. Mẹ hổng có liếc đâu, mẹ quay ba mẹ hỏi: "Con bé bày cho no con nói hả?" "Con bé" mẹ mẹ gọi mình là "con bé" hông à. Ờm, "Con bé bày cho con nói hả?" Nói: "Dạ hông. Cái này là chuyện của gia đình, con mới lập gia đình mà, con có gia đình riêng thì đây là kế hoạch của gia đình tụi con." Thế là mở, đưa cái file Excel mà mình tụi mình in ra á cho mẹ nhìn. Tại vì mẹ là người quản lý tiền bạc rất giỏi, phải công nhận là vậy, ừm, nên mẹ tự tin.
À, bảo đảm tia qua bạn liền. Ừm. <laughs> <laughs> À. <laughs> Chính xác. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm hứm. Ừm. <tsk> Thôi, nhưng mà giỏi gì là giỏi của mình thôi, tự nhiên giỏi của người ta luôn chi vậy, đúng hông nè? <laughs>
Ừ, nhưng mà tại vì giỏi quá nên tự tin đó. <laughs> Giỏi quá nên tự tin chứ bạn.
Hổng được. Đáng lý con mà, ờ, con mà trên 18 tuổi trưởng thành là là ba mẹ không có quản lý tiền bạc, tài chính, tinh thần, tình cảm, không quản lý gì hết trơn á. Đâu còn quyền nữa.
Hông. Nhưng mà nết của bà là vậy. Thôi thì, nhưng mà chính vì bà giỏi nên đưa cái file Excel ra bà hiểu.
Sợ quá.